Onların şeyi ne bileyim, onlarla da bir etkileşime geçiyor çünkü insanlar. Ne bileyim, "Go, go, go. Bak şurada adam, onu vur." falan. <laughs>
Tabii. Tabii, tabii. <chuckles> Yani, eee, oyun içerisinde, hani, hâlihazırda örnek veriyorum, o raunt o oyun içerisinde denk gelen kişilerle tabii ki iletişime geçiyorsun ama genellikle, hani, eee sadece o raunt veya o oyun içerisinde olup biten şeyler bunlar. Ama onun dışında, eşim dışında, işte, abim mesela. Daha dün akşam da olmak üzere, eee, mesela beraber oyunlara giriyoruz. Abim, eee, aynı zamanda Eee, bizim eski ev arkadaşımız vardı, öyle söyleyeyim. Abimle ikimiz beraber aynı öğrenci evindeydik. Eee, eski ev arkadaşımızın, işte, kuzeni var. İşte, onun 1-2 arkadaşı vardı. Onlarla da giriyoruz, eee, hâlâ. Eee, senelerdir giriyoruz mesela hep hemen hemen hep aynı tayfa diyelim. Eee.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Counter Strike mı? <laughs>
Yok, Rai Rainbow Six Siege oynuyoruz bu sefer. Yine FPS. Ya eşim eşimle ikimizken genellikle, işte, TFT dedikleri, eee, oyunu oynuyoruz hobi olarak. Rainbow Six, işte, yine aynı şekilde. Counter'a benzer bir oyun diyeyim. Iıı, ama öldürmeli. Tabii, tabii. silahlı öldürmeli. Eşim bayılıyor, yani, <chuckles> o oyuna, öyle söyleyeyim. Biraz inanması güç ama, eee, böyle gerçekten.
<laughs> Valla bilmiyorum. Hımm. Peki. Öldürmeli? Hı hı. Peki. <laughs> Imm. Yok canım, neden? Yani, şey, seviyor olabilir.
Yani, evet. Eee, peki
Yani 5 yaşında keşfettin aslında bu hobini.
B Yani, evet, evet. Ama, işte, imkân meselesi. Yani, hani, düşünüyorum, bakıyorum benim arkadaş çevreme, ııı, hani, o yaştaki arkadaş çevreme. Çoğunun, eee, bilgisayarı yoktu. Hatta adını bile duymamıştı çoğu, öyle söyleyeyim.
Hımm. Hı hı. Hımm, evet. Evet, evet.
Ya, öyle bir dönemde şanslıymışım, eee, en azından. Hani, çünkü bir şey yani, hobi dediğin şeyi keşfetmen lazım. İlgin var mı, yok mu? Yeteneğin var mı, yok mu? Eee, bunu keşfedebilmek için de deneyebiliyor olman lazım. Deneyimlemek de genellikle minimal de olsa bir bütçe istiyor. Evet. Peki senin bu tarz bir hobin var mı?
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, fırsatların çıkması lazım. Hı hı. Ιmm, benim, işte, gaming camiasında sıfırım ben, onu söyleyeyim baştan. Ama şey, eee, işte, ben, böyle, daha, böyle, el oyalayıcı şeyler yapıyorum. Eee, linoleum printing, duymuşsundur belki. Hatta çok Aslında şöyle, tokat baskı var ya böyle ahşap baskı.
Hı hı. Hımm. Linolyum mu?

A! Çok enteresan.
Senin var mı öyle garip, böyle <chuckles> şey, <chuckles> sıra dışı hobilerin?
<chuckles> S sıra dışı hobi... Çok zor bir soru oldu. Yani sıra dışı, eee Ya, evet, çok sıradan benim hobilerim herhâlde ya. Yani hatta daha çok ı asosyal diyebileceğimiz hobiler. Yani, düşünüyorum, işte, eee, yani küçüklüğümden beri, işte, hep, eee, bilgisayarla büyüdük. Yani "bilgisayarla büyüdük" dediğim, aslında benim neslimde, benim arkadaşlarım aslında o kadar değildir. Bilgisayar o kadar popüler olduğu bir dönem değildi ama, eee, benim babamın bir telefoncu dükkanı vardı ve bilgisayar kullanıyordu. Çünkü bilgisayardan işte, eee, ne ne ne de ne ne nasıldı ya o? Polifonikti. Evet, polifonik müzikler falan atılırdı ya. Eee, bizdeki o, eee, telefoncu dükkanı öyle bir şeydi. Şimdi babamın bilgisayarı vardı. Eee, ve ben hatta hatırlıyorum 5 yaşındaydım. Eee, abim de var. Benden 5 yaş büyük. Eee, işte, bir gün dükkandayız. Abim bir oyun açtı. İşte, neymiş? Eee, Counter-Strike 1.5 hani, d daha 5 yaşındayım. <chuckles> Hani, o dönem. Eee, işte, açtı, bana da öğretti, bana da gösterdi. Oynuyorum. Eee, işte oradan bana di iii, karak işte, karakterler İngilizce konuşuyor. Diyorum ki: "Abi, go, go, go, ne demek?" hani. Eee, <chuckles> O dönemler. Eee, ama o zamandan bugüne kadar, eee, hatta ha hâlâ bugün bile, eee, bilgisayarla iç içeyiz. Ama, hani, hobim bilgisayar diyemem. Hobim bilgisayar oyunları diyebilirim. Eee, özellikle eşim de, eee, bu açıdan, eee, aynı. Evet. Evet, evet, zaten tanıştığımızda da o, hani o o bilgisayar oyunlarına çok ilgiliydi h eee, seviyordu. Eee, ben de oradan hemen muhabbeti yakalayıp tavladım zaten. <chuckles> Tabii, yani o şekilde başladı bizim de. Bir 9-10 sene oldu.
Sıra içi de olabil <laughs> Sıradan da olabilir. Evet, evet. Hıı. Evet. Ha ha. Hımm. A! Evet, evet, evet, hatırladım. Hı hı. Wow! Hı hı. Hı hı. <laughs> Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel! Hobidaş. Aynı zamanda. Hı hı. Aha, çok güzel! Ben de çok hayıflanırım. Şey, eee, hiç bilgisayar oyunu kültürüm falan yoktur. Zaten, aaa, pek de oynamışlığım olduğu söylenemez. Keşke ben de çocukluğumda tanışsaydım falan diye düşünüyorum bazen.
Hı hı. Ya, ben, eee Evet. Ya, ben hayatımı, ııı, oyunlardan kazandım. Yani oyunlardan kazandım dediğim para, eee, oyundan para kazandım şeklinde değil. Kazandığım da çok oldu ama, ııı, hani, eee, hayat kazanma bazında değil. Daha çok, eee, mesela ben, eee, oyunlar sayesinde İngilizceyle tanıştım ve İngilizcemi çok geliştirdim
Hı hı. Evet. Ha ha. Evet. Hı hı. Evet, çok duyuyorum bunu. Pek çok kişi söylüyor. A! Ne güzel. <laughs>
Evet, ben şu an İngilizce öğretmeniyim zaten. <laughs> Yani. Hani, o kadar bağlantılı. Hatta abim de aynı şekilde İngilizce öğretmeni. Ha, ben ya O Tabii, tabii. Tabii, tabii. O da oradan. Yani, işte, yabancı müzikler, oyunlar falan derken böyle, eee, İngilizceye ilgimiz zaten çoktu. Abim de bana öğretmeye başlayınca böyle ilgimiz çok pekişti birlikte. Eee, kendisi devlette zaten, şey, Türkiye'de öğretmenlik yapıyor da. Ben hiç eee, hani, hiç diyemem, çok az, böyle, kendi mesleğimi yaptım. Ama daha çok, eee, özel bir şirkette genel müdürün bire bir simultane ve ardıl çevirilerini yapıyordum.
Öyle mi? Şey, o da gamer'lıktan mı, şey, İngilizce öğretm <laughs> Çok iyi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.